Mais c'est sûr. Quelqu'un d'autre de ne d d'un quelqu'un de n'im n'importe quelle, heu, ethnicité en fait, aurait eu beaucoup plus de de problèmes que ça.
Mmh. Mmh.
Tu vois la réaction, je pense, du restaurateur aurait peut-être été différente, la réaction la réaction des policiers aurait peut-être été différent.
Mais moi, j'en j'en suis sûre et certaine.
Mmh.
Que là, ce qu'il a sauvé, c'était certainement sa la couleur de sa peau.
Mmh mh. Mouais, ouais, c'est c
C'est bah franchement, c'est j'avoue c'est horrible.
Ouais, ouais, c'est c'est donc je je sais pas. Mais là, te dis, je vais aller, hem, aux aux protest là, aux je sais pas comment on dit? Manifestations. Heu
Ouais, manif. Ouais, écoute, heu, manifeste pour moi. <laughs>
Aux manifs. Bah ouais, bah, ouais, pas de problème. Je vais, heu, ou ouais, on va je vais y aller avec ma casquette de la Californie.
Ouais, j'avoue, pas mal. Et n'oublie pas ton casse-croûte, hein, parce que tu sais, c'est pas c'est pas à côté, enfin pas loin, mais ouais, je sais que tu as toujours faim et prends une un catalogue aussi pour pas t'ennuyer dans la voiture si jamais c'est pas toi qui conduis.
<laughs> Toujours. En plus, tu sais que moi, j'ai toujours faim. <laughs> Donc, c'est sûr que <laughs> Ouais.
Et heu, fais attention à la météo ici, si jamais il pleut, heu <laughs>
Ah, ça, c'est sûr, faut que je check. Faut c'est sûr, faut vérifier la météo mais bon, là, en ce moment, il pleut pas du tout donc ça va. Casse-croûte, ça, c'est évident, juste parce que avec mes crises d'hypoglycémie, c'est mort. <laughs> Je vais prendre mes petits bibelots, tu sais, pour me soutenir, heu
OK. Ça va, o bah <blows air> <laughs> Heu, ah ouais, tes bibelots. <laughs> Quel genre de bibelot? Tu as une statue que tu prends aussi, heu, avec toi?
<laughs> Tu vois? Ouais, j'ai la statue d'Obama avec moi tout le temps, tu vois, genre pour m pour me rappeler, heu <chuckles>
Ah ouais. <laughs> Ouais, te rappeler le le vrai combat surtout, parce que c'est ça aussi, heu, la manifestation.
C'est ça. Bon bah, du coup, j'ai aussi Rosa Parks, enfin tu vois? <laughs> Voilà, j'ai la petite la petite statue de Martin Luther King, allez hop. <laughs> J'ai mon petit catalogue quoi, de de personnes qui te qui t'inspirent.
Martin Luther King, heu <laughs> Ouais, n non c'est franchement, je pense que si bah, je vois que tu es préparée, hein, c'est nickel.